ก็จะต้อง ถ้าจะอ่านก็ต้องแบบตื่นเช้า ๆ หน่อยอะค่ะ คึ ก่อน ก่อนทำ เพราะว่า เพราะว่าพอตื่นเช้ามันก็จะมีเวลาอ่านนิดหนึ่ง อะไรเงี้ย เหมือนกันเลย ก็คือเล่มหนึ่งก็จะแบบ <giggles> ใช้ เวลา ไม่ ไม่ มันไม่เหมือน แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ อ ต้องทำงาน ใช่ไหมคะ แล้วก็มีลูกด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยต้อง <tsk> มันไม่ ไม่ค่อยมีเวลาเหมือน เหมือนสมัยสาว ๆ เลย ค่ะ <laughs>
อืม ใช่ อืม <chuckles> เพราะแบบดูแลลูกเนาะ แบบ ลูกก็แบบ เย็นก็คือไม่มีเวลาทำอะไรแล้ว ต้องแบบไปดูแลลูก ใช่ไหมคะ เตรียม การ บ้าน สอนการบ้าน อะไรงี้
ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ ตื่น แล้วก็เช้าตื่นมาถ้าเกิดเรา เราตื่นสาย อะไรอย่างเงี้ย ถ้าลูกตื่น สามีตื่นก็จะแบบ "เออ แม่ เออ กับข้าว ข้าว เช้า" อะไรอย่างเงี้ย วิ่ง
อือฮึ แล้วก็แบบ ไปเตรียมแล้ว
ใช่ วิ่งวุ่นไปหมดค่ะคุณ คุณบ้าน ก็เลยทำให้เวลาอ่านหนังสือน้อยลง แต่ แต่ก็ยัง ก็ยังชอบอ่านอยู่นะคะ รู้สึกแบบเป็นอะไรที่มีความสุข ที่ได้อ่าน
ค่ะ อืม แล้วคุณหมวกคิดว่า การอ่านหนังสือมีผลต่อการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างคะ?
มีมากเลยค่ะสำหรับตัวเอง คิดว่าช่วยได้เยอะนะคะในการประมวลความคิด อะไรอย่างเงี้ย <tsk> แล้วก็เหมือนกับการฝึกสมาธิให้กับเราด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าหนังสือบางเล่มที่ ที่ <tsk> มันเหมือนการอ่านหนังสือมัน ส ร เราจะซึม ซึมลึกเยอะกว่าที่จะดู Social Media อะค่ะ เนาะว่าไหม? มันเหมือนกับ พออ่านแล้ว เฮ่ย มัน มันจำ มันติด ติดสมอง ติดชีวิตไปเลย <chuckles> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม อือ ค่ะ อื้อฮือ ใช่ ๆ คำคมด้วยใช่ไหมคะ? พวกคำคมตามหนังสือ <chuckles>
ใช่ ๆ ว ถ้าอ่านแล้ว โอ๊ย ไอ้ อันนี้ดีจังเลย อะไรอย่างเงี้ย บางทีเจออะไรแบบเศร้า ๆ หรือปัญหา เฮ่ย เจอคำนี้ก็ โอ๊ย เก็บมาใช้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ บ้านก็คิดว่าแบบหนังสือก็แบบมีผลต่อการพัฒนา ตนเองมากเลยอย่างแบบ อย่างแรกเลยก็แบบ เหมือนแบบเข้ามาแบบปรับเปลี่ยนความคิดเรา เนาะ จากเราที่แบบ อาจจะแบบไม่ได้เป็นคนคิดบวก หรือบางทีคิดลบ คิดหม่น หรือว่าคิดวน อย่างเงี้ย เราไปอ่านหนังสือแบบพวกแบบ ให้กำลังใจ ตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบปรับเปลี่ยนให้เรา เออ แบบ เปลี่ยนความคิด เราอะค่ะไปแบบคิดบวก อะไรประมาณนี้ ใช่ ก็จะแบบ <tsk> ปรับ mindset เราด้วย <chuckles> ปรับทัศสะ ปรับทัศนคติเรา ด้วยค่ะ
อือ

อืม ค่ะ ดี ดีมาก ๆ เลยเนาะ การอ่านหนังสือ อืม แต่ว่ามัน มันเสียตรงที่แบบมันต้องใช้เวลาอยู่กับมันเยอะเนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็แบบ จะต้องแบบเวลา ก็ต้องแบบมีเวลาสักแบบอย่าง น้อย ๆ ก็ ค 0.5 ชั่วโมงอะค่ะ เพราะไม่งั้นแบบ เหมือนแบบถ้ามันเริ่มแบบอ่านไปได้แค่แบบ 2-3 หน้า อย่างเงี้ย มันก็จะรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ได้ ฟีล แล้วมันแบบ มันไม่ติดต่อกัน อะไรประมาณนี้ค่ะ
<smacks lips> อืม ใช่ ๆ เห็นด้วยค่ะ ก็ แต่ว่าใน ในส่วนหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่า <tsk> มันฝึกให้เรานิ่งเนาะ เพราะแบบ <chuckles> การอ่านหนังสือมันต้องนั่งลง จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เลยแบบมันทำให้ ล ให้ตัวเองนิ่งได้ด้วยอะค่ะ
ใช่ ค่ะ ก็ ใช่ ช่วงหลัง ๆ แบบบ้านก็ไม่ค่อย มีเวลา ก็ชอบแบบไปดูแบบคำคมจากเพจฉันหนังสือเอา อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ที่แบบเขาจะแบบตัด ๆ พวกคำคมมาให้ แล้ว มันก็แบบง่ายต่อการ แบบ อ่านดี ใช่ ก็เลยแบบ ใช่ บางแบบที่เขาตัด ๆ มาบางอัน มันก็แบบเหมือนเป็นคำคมเนาะ เออ แบบ เราก็แบบได้ข้อคิดไปอีกแบบหนึ่งดีค่ะ ก็แบบจะไปแบบอาศัย แนว ๆ นั้นมากกว่า ที่แบบ social แบบเขาตัดคำคมมาให้แล้ว แล้ว ให้เราแล้วจากในหนังสือ
อืม ค่ะ อ๋อ ดีค่ะ ก็ แล้ว แล้วแบบ <tsk> พวก พวกคอเมดี พวกหนังสือการ์ตูน อะไรอย่างงี้ เคย เคยอ่านไหมคะ ชอบอ่านไหม?
เมื่อก่อนเคยซื้อ พวกโคนันมาอ่านอยู่ค่ะ รู้สึกว่ามันแบบไปเรื่อยไม่จบสักที ก็ เลยเลิกซื้อแล้วคุณ คุณหมวกอ่านบ้างไหมคะ หรือว่าไม่ อ่านเลย? เมื่อก่อนจะอ่านพวกโคนัน โดรา เอมอน อะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะ แต่หลัง ๆ ก็แบบไม่ได้ตามแล้ว
อ่า ใช่ ก็ ก็ ม เหมือนบ้างอะค่ะ แต่โดราเอมอนก็จะ ดูการ์ตูน ช่อง 9 เสียมากกว่า แต่ว่า ก็ ก็เคยอ่านบ้าง เพราะว่าตอน ตอนสมัยเป็นวัยรุ่น ใช่ไหมคะ ก็จะมีฮิตกันเนาะไปเช่าการ์ตูนมาอ่าน อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็มีบ้าง แต่ไม่ถึงกับติดเหมือนคนอื่นนะคะ จะอ่านแบบหนังสือเป็น เป็นเล่ม เป็นเรื่องเป็นราวเสียมากกว่าอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ

อืม ดีจังเลยค่ะ เป็นหนังสือที่ดีมากเลย
ใช่ค่ะ แล้วก็แบบพวกนิยายก็จะอ่านแบบพวกปาฏิหาริย์ร้านชำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อ่านเพลิน ๆ อะไรอย่าง งี้
โอ๊ย สนุกเนาะ โอ๊ย นึก นึก คุณ พอคุณบ้านพูดอย่างงี้ แล้วก็อยากจะไปหยิบหนังสือมาอ่านเลยค่ะ
<chuckles> แต่มันก็แบบค่อนข้างแบบนานแล้ว อะไรนิดหนึ่ง อะไรประมาณ นี้
อืม ใช่ ก็เมื่อ ว วันนี้ วันนี้ใช่ไหมคะ รื้อกล่องหนังสือ ก็เจอแบบพวกนิ ย อ นิยายแบบที่เคยอ่านอะค่ะ อย่างเช่น เจ้าชาย Narnia อะไรอย่างเงี้ย เป็นซีรีส์ค่ะ
อ๋อ
ว่าแล้ว
ใช่ค่ะ มันก็แบบ เหมือนแบบอ่านแบบเวลาว่าง อะไรอย่างงี้ ก็บ้านก็จะแบบหยิบมาอ่าน อะไรอย่าง งี้ ใช่ แต่
อืม
ใช่ค่ะ
ก็ ก็สนุกดีเนาะ แล้ว แล้วตอนนี้ก็ ก็ยังอ่าน มีเวลาอ่านไหมคะคุณ คุณบ้าน?
ส่วนใหญ่ตอนนี้ ก็คืออ่านแต่แบบ เหมือนแบบอ่านวันหนึ่ง ก็คือยังอ่านไม่จบ ถ้าเล่มหนึ่งถ้าอ่านก็คงแบบประมาณ 2 อาทิตย์ อะค่ะช่วงนี้ ไม่ค่อยจะว่างเลย ใช่ แบบเล่มหนึ่ง ก็จะแบบช่วงนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อย เพราะแบบไม่ค่อยว่างด้วย อะไรงี้ ก็แบบพยายามอ่านค่ะ ถ้าว่างก็จะอ่าน แต่ส่วนใหญ่ก็แบบทำนู่นทำนี่เนาะ อะไรอย่างเงี้ย หยิบมาอ่านได้แบบแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนี้บ้านก็แบบเป็นคนแบบง่วงนอนเร็ว ก็แบบจะนอนเร็ว ก็ เออ เนาะ นอนดีกว่า อะไรประมาณนี้ แล้วคุณหมวกล่ะคะ ช่วงนี้อ่านหนังสือบ่อยไหมคะ?
อือ ๆ ๆ

อ๋อ ของบ้านตอนช่วงติดการ์ตูนก็คือแบบไปซื้อมาแบบ โอ้ ก็คือต้องซื้อแบบ ตั้งแต่แบบเล่ม 1 แบบเรียน เรียน เรียน เรียน เรียงกันมา เลยแล้วแบบ ใช่ เหมือนพอออกใหม่ปุ๊บก็แบบ ก็ซื้อ มา อะไร อย่างเงี้ยค่ะ อ่าน อ่านจบแล้วก็แบบเอาเรียงใส่ตู้ไว้ อย่างเงี้ย ก็แบบจะมานั่ง บางทีก็มานั่งดู "เอ๊ะ! มีใครเอาไปอ่าน? แบบเล่มไหนเราหายไปหรือเปล่า?" ประมาณนี้ แล้วก็แบบเป็นคนชอบสะสมด้วยนิดหนึ่งค่ะ ส สมัยก่อนนะคะ ถ้าเป็นแบบพวกการ์ตูนกับ ใช่ ก็จะอ่าน
เออ ๆ จำได้ ๆ <laughs> อา แล้ว แล้ว แล้วตอนนี้ยังเก็บไว้อยู่ไหมคะคุณ คุณบ้าน?
แล้วชอบ ทำให้ สวย ๆ ค่ะ ไม่ได้เก็บแล้วค่ะ พอดีย้าย บ้านมา แล้วมันก็แบบหายไปหมดเลยค่ะ ตามกาลเวลาด้วย
อ๋อ ๆ
ใช่ ถ้าเป็นสมัยเด็กก็คงจะแบบหวงมากค่ะ แต่แบบพอโตมาแล้วก็แบบ เออ บางอย่างก็ทิ้งไปบ้างก็ได้ อะไรงี้ เพราะแบบมันรก <chuckles> รกบ้าน ค่ะ ใช่ แล้วคุณหมวก ค่ะ
อืม ๆ ๆ ค่ะ ล แล้ว แต่ว่าแบบหนังสือบางทีมันก็แบบ ถ้าไม่ ไม่มีตู้ปิด ปิดอะมันก็จะจับฝุ่นเนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ ต้องแบบใส่ตู้แบบ ปิด มีแบบปิดมิดชิดค่ะ ไม่นั้นแบบฝุ่น อีกแล้วแบบตัวแบบพวกแมลงบางทีมันก็ชอบไปแบบแทะ ๆ หนังสือ ด้วย ก็เลยแบบปิด ปิดดีกว่า
อืม ค่ะ
ใช่ค่ะ แล้วคุณ คุณหมวกมีวิธีการเลือกหนังสือ ที่ แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุหรือไม่คะ?
ก็ขึ้นอยู่กับ อืม ช่วงอายุในสิ่งที่เราสนใจอะค่ะ ตอนเด็ก ๆ เหมือนจะเป็นคนซีเรียสนิดหนึ่งน่ะค่ะ <laughs> ก็เลยจะแบบชอบอ่านอะไรหนัก ๆ เนาะ พวกปรัชญา อะไรอย่างเงี้ย ตอน ตอนเป็นวัยรุ่น ก แต่ว่า แต่ว่าพออายุมากขึ้นน่ะค่ะ มันเหมือน กับว่าเราปลงลงอะ ก็จะหาอะไรที่จะแบบ อืม ให้ตัวเองสบายใจ หัวเราะอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ค่ะ โอ้ ความรู้มาก อืม